Allora, ciao! Buongiorno, eccoci qua. Oggi parliamo di calcio, mhmm, pa almeno penso, ehm, perché ci la domanda è sul VAR e la spettacolarità del gioco. Beh, ma di fatto viene usato il video anche in altri sport mhmm, basket, rugby. <clears throat>
<smacks lips> Buongiorno! Di cosa parliamo oggi? Ah! Ben Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì, però se ci pensi in giochi molto più spezzettati, no, ehm, ad esempio nel basket, nel tennis, dove comunque, non non c'è un tem c'è un tempo effettivo di gioco, quindi, diciamo, mhmm, migliora decisamente ecco, ehm, in qualche modo, mhmm, nel senso lo lo rende, ecco, più veritiero possibile, nel senso che è più facile sbagliare, ecco, in certi sport, ehm, rispetto ad altri, quindi in qualche modo lo ha lo ha migliorato. Nel calcio, ecco, <sighs> io personalmente, ecco, ci sono alcuni pro e tanti contro.
Sì, è vero. <smacks lips> Sì, mh. La dinamica. Sì, s sì. Il Rugby. Mh, mh, sì, sì.
Mhmm, non so, io ho perso l'abitudine ad esultare per un gol. <chuckles>
<clears throat> Eh, beh, non puoi, devi aspettare sempre. <giggles> Sì ma anche anche anche i calciatori se ci pensi. Ehm, i calciatori ste
È una cosa terribile questa, pro cioè è una cosa terribile. Mh-mh.
immagina un calciatore che fatto un gran goal, che viene con cioè rovesciata, un goal proprio epico, e e viene an e insomma convalidato al momento e però non può andarsi lasciarsi andare, e pensa cosa gli passa nella sua testa. <giggles> Sì perché può pensare
Mh-mh. Sì, sì, sì. <chuckles> È una cosa mh. È veramente brutta questa cosa, cioè, io non so come loro riescano poi a fare lo switch cioè perché secondo me è una delusione enorme, no?